آآ، لأ، لازم لازم فعلًا نسيبهم، يعني أنا باشوف إنه أختي صغيرة مثلًا أنا عارفة إن هي صغيرة، ومش فاهمة شوية في الذوق الموسيقي، فباسيبها إن هي تسمع وخلاص، اللي هي عايزاه، وأنا عارفة إن هي لمّا هييجي لها ف مرحلة عمرية معيّنة، هي هتقتنع بالذوق الموسيقي ال ال الحلو بقى، اللي هو وَقعُه على الأذن كده لذيذ، ويمتّع الأذن.
امم. امم. آه. فهمتِك، آه، آه، يعني أنتِ شايفة إن ال إن آآ، آآ، المرحلة الصغيرة بتاخد مساحتها، وهي كده، كده لوحدها، من غير أي توجيهات، أو أو يعني حتّى لو توجيهات بسيطة، أ هتتغيّر، هتتغيّر، أنتِ شايفاها كده؟
آه. هي بتبقى كده بس كده، آه، هتتغيّر، هتتغيّر لأن أنا وأنا صغيرة، ما كنش ده ذوقي الموسيقي على فكرة.
آه. كنتِ بتحبي إيه وأنتِ صغيرة؟
أنا كنت باحب برضه الحاجات اللي فيها rhythm سريع، وحاجات كده مش مفهومة، و وال وال بعيدة.
<laughs> امم، ويا و ويا ترى اللي حواليكِ كانوا بيتعاملوا معاكِ إزاي؟
آآ، يعني كانوا بيقعدوا يقولوا لي مثلًا: "أنتِ إزاي ما بتحبيش أم كلثوم؟" أقول لهم: "ياه! أنا ما لأ، لأ، لأ، استحالة أسمع أم كلثوم." أنا دلوقتي لازم فنجان القهوة وأغنية أم كلثوم كده، وأقعد أتمزج بيها كلّ يوم، ده لازم، ده في روتيني.
<chuckles> آه. امم.
آه، فعلًا.
خلاص بقت بالنسبة لِك هي بتعدل مزاجِك زَي ما بيقولوا.
بالضبط، آآ، يعني شوفي، وأنا صغيرة ما كانش عاجبني الموضوع، بس لمّا أكبر لمّا كبرت شوية، عرفت إنه خلاص بقى ذوقي الموسيقي اتغيّر.
امم. كانوا بيسيبوكِ تعبّري عن رأيِك، وتقولي و وخلاص، والّا كانوا بيحاولوا يقنعوكِ "تعالي اسمعي." أو يحاولوا يقولوا لِك: "كده أحلى، ده كلام أحلى." أو كده؟
لأ، لأ، لأ، أصل ده ذوق شخصي، ودي حاجة شخصية، يعني ما كانش حد بيتدخل أوي، هي هي مزاج، دي مزاج ما ينفعش حد يتحكّ في مزاج حد يعني، بس دي دي الميزة الوحيدة بالنسبة لي، إن ما كانش حد بيتحكّم في مزاجي يعني.
امم. امم. امم، امم. آه، آه، تاخديها من من منطق ده، حتى وأنتِ صغيرة. <chuckles> آه.
آه، أنا اكتشفت آه، اكتشفت كلّ حاجة لوحدي يعني.